Mhmm, non so come dire, si crea proprio una una dimensione diversa e e tutto un universo appunto, uhm diverso, ehm, mhmm, penso che appun
Chiaro, chiaro. Quin quindi se una persona, quindi se una persona ti fa una diciamo, ti dà un consiglio, esempio, ehm tu gli hai raccontato un problema e tu gli dai un consiglio, tra virgolette non è che vai a filtrare le sue parole chiedendogli: "Okay, sì, ma cosa ne pensi di questo? Ma cosa ne pensi di quest'altro?"
Sì. No. Guarda ti posso dire magari un piccolo metodo che può farti capire se, mhmm, se insomma la persona è è centrata, è magari fare innanzitutto magari capire se, mhmm, la persona ti ha ascoltato, quindi nel momento in cui ti dà consigli e si rifà a quello che tu le hai detto, già è un piccolo metodo per capire che la persona ti ha ascoltato effettivamente, no? Ehm perché magari le persone poi danno consigli così random, uhm senza poi aver ascoltato fino in fondo la situazione, il contesto che tu gli hai presentato, no? E e magari appunto per capire questo a che livello sia la partecipazione, magari ogni tanto fare delle domande, tipo no non a trabocchetto, no, però, quantomeno per far c per cercare di capire se la persona ha as ha ascoltato le tue parole finora, no, quindi che ne so, riprendi con
Sì. Vai. Certo. Esatto. Mh, d'accordo. Ah okay, ok <chuckles> D'accordo, quindi ci sono dei segnali da tra virgolette ci sono dei segnali d'allarme tra virgolette che ti vogliono dire: "Okay, magari questo sta dicendo cose a caso".
Eh, esatto, quindi che ne so, tornare su argomenti che hai presentato qualche minuto prima per vedere se lui, insomma, o lei è è centrata ancora ed è ancora attenta. Questo magari può essere un piccolo metodo, senza però essere ovviamente ossessivi, cioè nel senso
Ah okay. D'accordo. Certo, certo, senza dare problemi tra virgolette all'altra persona.
Esatto, esatto, esatto.
Va bene, allora io voglio sol perché mi hai parlato appunto di cos sicuramente ti sarà successo un episodio del genere. Se me ne hai prato un esempio, no? Io volevo proprio chiederti un esempio del genere, dove una persona ti ha chiato un consiglio, ma non era così tanto buono, tra virgolette.